Certo.
E quando alguma coisa fa ia controladora entre linhas controladora. <laughs>
Uhum. <laughs> Não, ge você gerencia as coisas. <laughs>
Muito obrigada, por me deixar sentir menos <laughs> menos culpada. <laughs> Exatamente, eu gerencio, e é isso cara, eu gerencio real tudo assim, sabe, muito, a vida de todo mundo, além da minha. Até porque eu acho que eu que eu vou fazer da melhor forma, sabe. Então deixa deixa que eu
<laughs> Certo. <laughs> Aham. <laughs> Sim, e provavelmente faria. <laughs>
Exatamente, provavelmente eu não ia. Então, deixa que eu resolvo, deixa que eu falo, então é tudo muito assim. Consequentemente a carga de estresse é muito maior, né, muito mais rápido.
<laughs> Mas Uhum. Com certeza, porque você tem que ficar lidando com decepções, com imprevistos, com coisas saindo um pouco do teu roteiro, ali.
Sim, frustração, né. Muito, muito. Então, quando eu eu tô vendo que eu tô a ponto de explodir, geralmente é sempre alguém que me avisa
Uhum. Sei. Aham. Levanta a bandeirinha amarela, fala: "Opa, opa, opa". Uhum.
<laughs> Eh, exato, o ga "Ó, você vai explodir, você vai colapsar", e aí eu falei: "Eu não não quero ver gente.". Então, eu preciso me isolar, eu não posso ver gente, eu vou pra um canto, eu respiro, eu jogo uma água na cara, eu vou tomar um banho, nossa, banho me relaxa um monte, um monte.
Certo. Uhum. A água tem esse poder, né, é interessante isso, porque, eh, geralmente as pessoas ou tomam um copo d'água, ou vão tomar um banho, ou vão, sei lá, lavar a louça, fazer algu co alguma coisa manualmente ali tocando a água, né, é engraçado isso.
Sim. Sim. <laughs> Exato, sim, me relaxa. Tu sabe que quando eu, tipo, durmo preocupada, durmo com alguma coisa que tá me corroendo, ou que tá me estressando, durmo, aí vou pra cama, desse jeito. Tento dormir, no dia seguinte, eu se eu acordo tipo às 5h, e eu não preciso acordar às 5h, mas eu acordo às 5h, eu vou tomar banho.
Uhum. Sim, tenta dormir. Uhum. Ah, sim, é uma forma de relaxar ali o corpo e a mente, né?
Eu vou para o chuveiro. Sim, me dá uma relaxada, e e aí parece que me dá uma revigorada, sabe, me dá uma muda a minha energia naquele naquele momento e eu consigo co consigo lidar com o dia, né, com as coisas do dia a dia.
Uhum. Certo. Administrar melhor, né? E, assim, banho de mar, entrar na cachoeira, banho de lago, você acha que tem também essa esse poder de tirar um pouco o estresse físico e mental?
Hum, muito melhor.